حلوة أوي القاعدة دي. طب سمعت برضو على قاعدة اللي هي ال30 ثانية؟ اللي هو أنت عايز تعمل حاجة معيّنة، فأنت ف فخلال تدّي نفسك 30 ثانية، وتسيب اللي في إيدك وتقوم تعملها. أنت مثلًا دلوقتي عايز تقوم ت تقرا كتاب، وأنت ماسك الموبايل، فهتدي لنفسك 30 ثانية. أول ما تيجي لك الفكرة، أول ما تخلص ال30 ثانية، أنت هتسيب الموبايل، أيًّا ما كان إيه اللي بتعمله على الموبايل، وتقرا الكتاب. هل سمعت عن القاعدة دي قبل كده، والّا ما سمعتش عنّها؟
أيوه، سمعت عنّها. دي قاعدة بتنصّ على إن أنت بمجرد ما تيجي لك فكرة وأنت بتعمل أي حاجة، لكن الحاجة دي مش مهمّة، بتدي نفسك 30 ثانية، تبدأ تركز فيهم على الحاجة اللي أنت هتعملها، وتخطّط في دماغك في ال30 ثانية دول أنت هتعملها إزاي، وفي وقت قد إيه، وتبدأ على طول. ال30 ثانية دول، بس بيكون 30 كده بتجمع نفسك وبتجمع شتاتك، عشان تبدأ في إن أنت تت تعمل الح الخطوة اللي جاية دي، آآ ب ب بسلام، وفي نفس الوقت تخلصها بسرعة.
جميل أوي. طب، بجانب القاعدتين دول، هل بتشوف دور الجداول وال القوايم اللي هي To-Do List والحاجات دي آآ، بتكون برضو مفيدة؟ حتى لو أنت مش هتأ هتنجز الحاجة اللي فيها، بس هتدّي لك على الأقل يعني زيّ تصور، أو تديك م أنت عملت قدّ إيه في اليوم أو كده، فبحيث اليوم اللي بعديه تحاول تكون أكثر إنتاجية، والّا ما بتحسّهاش إن هي مهمّة؟
إمم، إمم. لأ، مهمّة جدًا طبعًا للناس المنظمة، للناس اللي بيحاولوا يعملوا حاجات كويسة في يومهم وينجزوا كتير. دي حاجة مهمّة جدًا، آآ، فوق ما تتخ تخيّل. إن أنت تحط جدول، وتحط فيه الحاجات المهمّة في الأول، والحاجات الأقل أهمية في الآخر، تطبيقًا للقاعدة اللي أنا قولتها لك من شويّة. دي حاجة هتبقى كويسة جدًا، وبالأخص بت بتنفع في أيام الامتحانات، في أيام ضغط الشغل، فأي الأيام اللي أنت شبه مش بتنام فيها ومشغول جدًا. زي ما بتيجي تانية أيام بتبقى فاضي فيها، آآ، بييجي أيام تانية بتبقى مشغول فيها، فأنت لو رتّبت الموضوع في حاجات كتير مش هتقع منّك.
جميل أوي، يعني أنت شايف إن هو الموضوع تستخدم ك كذا تكنيك مع بعض: تعمل جدول، والجدول ده تستخدم فيه قاعدة الأهم ثم المهم، ف بت بتخلط ال القواعد دي مع بعض. تمام، طب هل بقى في أيام الأجازات وكده
يعني، ما علشان الدنيا تمشي. بالضبط. بالضبط، علشان اطلع ب بنتيجة كويسة. إمم.
أيام الأجازات وكده، بتحاول بتسيب نفسك بقى للكسل والاسترخاء وكده، والّا بتحب برضو تعمل يعني زي جدول أو قايمة بالحاجات الأنشطة اللي أنت عايز تعملها الترفيهية؟ إن أنت مثلًا النهارده هتروح تنزل حمّام السباحة، هتقابل صحابك على القهوة، هتلعب دور بلايستيشن. بتعمل قايمة بالحاجات دي، والّا بتحس الموضوع بيقلب ساعات إن هو يكون مُجهد ذهنيًا و
إم إمم، إمم. أنا ب لأ، لأ، أنا باخرج برّه باخرج برّه التركيز في الوقت اللي زي ده. باخرج بره إن أنا خلاص باحط جدول عشان حاجة أعملها. أنا باحط حاجتين، 3 في دماغي وباعملهم. اللي هو مثلًا، مثلًا اللي هو إيه، مثلًا لو في weekend باحط بارتب إن أنا أروح أقعد مع أصحابي، بإن أنا مثلًا أروح أقعد على القهوة، بإن في ماتش كورة، وبعد كده باكمّل على الموضوع ده، إن أنا ب باهتم إن أنا أعمل ال3، 4 حاجات المُهمين من غير ما أحط جدول، لأن أنا خلاص خرجت برّه جو الشغل والعمل، وإن أنا باعمل حاجات. لأ، أنا الحاجة دي أعملها بارتجال، هارتجل فيها.